À bạn ơi, ờ, gần đây ấy, thì mình, a, đang khá là hoang mang và có cảm xúc nó hơi lẫn lộn một tí ấy, tại vì mình đang nghĩ về cái giá giá trị của của bản thân mình ấy. Thì, ờ, hiện tại thì là mình, ờ, đang làm, ờ, công việc của mình là công việc tự do ấy, thì là thường là mình sẽ hay đi nhận, ờ, các cái dự án và, ờ, các cái gọi là các kỹ năng công việc từ xa ấy, đó, thành ra là mình không có theo bất kỳ một cái nghề nghiệp nào mà nó mang cái tính chất là truyền thống hay là ổn định ấy bạn. Đó, cái tính chất của cái công việc làm việc tự do như mình ấy, thì là nó nó khá là là linh động và nó cũng, gọi là, nó không có cái sự ổn định lắm. Đó, thì, ờ, nhiều khi ấy thì, ờ, cha mẹ mình cũng nói này, rồi, ờ, mình thì, ờ mình thì mình cảm thấy rằng mình rất là thích cái công việc như thế này này. Nó vừa được thoải mái này, vừa được tự do này, đó, và nó cũng cho mình một cái cái nguồn thu tài chính để để à ít nhất cũng có thể là đủ mình để nuôi sống mình mà, đó. Nhưng mà ở trong con mắt của xã hội này, hay trong mắt của cha mẹ ấy, thì lại thường là có một cái đánh giá khác đó, đúng không bạn? Đó, họ cứ nói rằng là mỗi người là phải có một cái đấy, đấy. Ừm. Đó, gọi là có một c
Ừm. Ừm, vậy hả? Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm, cũng đúng, cũng đúng. Ừm hửm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. À, ồ, phải có một cái nghề cụ thể. Ừm, có nghĩa là phải có một cái ngành nghề ờ, hay là một cái công ty nào đó nó cụ thể và nó ổn định thì mới là, ờ, gọi là ừ, thì mới là mình đang đi làm một cái, kiểu giống như là, chân chính mà mình đi làm đúng nghĩa, đúng hông? Còn mà cứ, a, từ làm việc này việc kia hông ổn định, rồi ngày này làm cái này, ngày này làm cái kia thì nhiều người sẽ cảm thấy là nó đang hông có được ổn định, rồi nó hơi kiểu chu du khắp nơi á ha? Ừm, ừm, ừm, ừm, thì à ừ.
Đúng, đúng. Đấy! Đúng rồi đó! Ừm. Chuẩn luôn bạn ơi! Đó, đó! Rồi còn bảo rằng là, kiểu như là, mình, à, bị lông bông ấy! Đó, thành ra là nhiều khi mình cũng cũng cũng nghĩ rằng là, ờ, liệu rằng, à, cái giá trị của bản thân mình ấy, nó nó nó có nó có đúng đắn không hay là cái điều này nó sẽ khiến cho mình là, à, không có cái vị thế này. Ờ, thực sự là mình phải định nghĩa lại cái bản thân của mình bạn ạ. Thì mà bạn thấy rằng là cái cái điều này như thế nào?
À, lông bông, đúng rồi, cái chữ đó đó. Ừm hứm.